Ờ, thật ra á, đối với mình á nha là cái đầm á mình cũng đặt một cái nguyên tắc á, là mình cũng cố gắng tiết kiệm rồi, tức là mình không mua một cái đầm, cái váy hoặc là một cái bộ quần áo nào cho đám cưới mà nó quá 500.000 cả, đấy, cái đó là cái cái con số mình đặt ra. Rồi chứ tại vì cái đó là cái phần trang phục nha, còn ví dụ như mà tới hôm đám cưới á, mình phải đi làm mặt nè, mình makeup rồi tóc tai các thứ đó, thì cũng, gọi là, đi làm đẹp đồ đó, thì cái vấn đề là những cái khoản đó là nó cũng không được lố 500.000 đó là do cái cái phần làm đẹp, đó, rồi chưa kể cái tiền đám cưới. Tiền đám cưới thì thì bạn bạn biết là ví dụ như bạn bè thân thiết thì mình đi cũng cả triệu chứ đâu phải ít đâu bạn, đấy, thì đấy ừm, đấy, chứ bây giờ bây giờ ai mà đi đám cưới 200.000, 300.000 bạn nghĩ gì, đấy, mà mời người ta mời nhà hàng nữa, đấy, hông lẽ đi hai, ba trăm ngàn đúng rồi, xong rồi tới hồi mà hai vợ chồng nó về nó khui nó khui phong bì, nói: "Nhỏ này, nhìn nó có công việc ổn định mà sao nó ki bo thế, nó đi đám cưới có nhiêu đó tiền", đấy. Mình cũng sợ, đấy là mình phải thể hiện ra, ờ, hổng phải là mình là một con người, ừm, keo kiệt, bủn xỉn gì hết, cho nên mình cũng phải làm sao cho coi được chứ, kiểu vậy ấy. Đó, nên là bạn đang đi đám cưới nó tốn kém đúng đúng rồi. Thì đó, ừ. Ừm.
Ừm. À, mình hiểu nè. <laughs> Ừm. Chính xác luôn á. <laughs> Cũng hơi ngại ngại, đúng hông? <laughs> <laughs> Ừm, rõ ràng. Ừm, đôi khi là bạn cũng hơi ngại một xíu ha. Ừm, ừm, chính xác luôn, bạn cũng hơi ngại một xíu trong cái việc mà, ừ, đi cái phong bì, bì thư làm sao cho nó cũng hợp lý ha, để mà khi người khác mở ra thì mình cũng bớt ngại nè, cho nên là cái đó cũng là một cái phần là bạn cũng đang thích thể hiện đối với lại, à, cái người, ờ, đối phương của mình đó nha. Vậy thì cái trang phục của bạn á, cộng thêm cái, a, makeup của bạn nè, cộng thêm cả cái tiền mà thiệp cưới luôn á, thì mình nghĩ một cái đám cưới của bạn, bạn cũng phải chi ra khoảng tầm là 2.000.000 hoặc là có khi là hơn nữa, kể cả cái tiền mà đi lại của bạn nữa, đúng không? Kỳ là tốn kém luôn đó nha.
Ừm. Ôi. Ừ. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, tiền đi lại nữa. <laughs> Đúng rồi, bạn nghĩ đi, đi đám đi đám cưới thì thì váy vóc xúng xính như thế thì mình chỉ toàn đi GrabCar hay là đi taxi thôi, mà nhà mình thì bạn biết là mỗi lần mà xa nhà mà đi nhà hàng ở dưới Sài Gòn là, kiểu, đi tiền taxi là cũng ba 200.000, 300.000 đấy, đâu có rẻ đâu. C cứ mỗi cái đám cưới đi hết mấy triệu bạc như vậy, ờ, đi tháng 2, 3 đám thôi là h hết Sài Gòn, hết tiền rồi, đấy, kiểu vậy ấy ừa. Trời ơi. Ừm.
Ừm, đ Ừm, hợp lý nè. <laughs> Chính xác luôn nè. Vậy thì mình thắc mắc một cái điều, hông biết là ngoài cái vấn đề bạn mua váy cưới như vậy nè, thì ngoài ra á thường ngày bạn có h hay thường xuyên mua sắm không? Và cái việc mà mua sắm thường xuyên như vậy nè, mua váy cưới nè, rồi, à, makeup nè, rồi đôi khi là nếu mà bạn có một vài thói quen về mua sắm trên mạng xã hội nữa thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái túi tiền của bạn hàng tháng, đến nỗi mà bạn sẽ không còn, à, cái khoản tiết kiệm nào đó không?
Ừm. Ừm.